Ich habe da gerade so 'n Problem, und zwar, ähm, ich bekomme immer Schuldgefühle, wenn ich beim Job mir 'ne Auszeit nehme. Und zwar hatte ich jetzt 'n neuen Job angefangen. Ich bin grad mit meinem Studium fertig und habe 'n neuen Job angefangen und ich war die 1. 2 Tage da. <chuckles> Und aber irgendwie war die Woche fing bei mir schon schlecht an, weil ich Schlafstörungen entwickelt habe. Also, ich konnte nicht einschlafen und dann habe ich mich am 3. Tag krankgemeldet. Und genau, dann hatte ich plötzlich auch irgendwie ganz doll so das Gefühl: „Mist, ich hätte mich ja zusammenreißen können. Ich hätte ja trotzdem arbeiten gehen können.“ Aber mein Mann hat auch gesagt: „Nein, äh, du hast jetzt 3, 4 Tage nicht am Stück geschlafen, bist trotzdem arbeiten gegangen. Du kippst mir hier bald weg.“ Und dann habe ich mich halt krankgemeldet.
Mhm.
Genau.
Ja, also, das ist erstmal total verständlich, ne? Ähm, es gibt, äh, so viele Leute, die unter Schlafstörungen, ähm, äh, leiden. Also, wenn ich da manchmal, ähm, ähm, Artikel lese, dann denke ich schon, das ist schon, äh, äh, fast die Hälfte der Menschheit. Also, du stehst dann mit Sicherheit nicht allein da, ne? Und, ähm, die Situation ist praktisch dann, äh, so, dass du praktisch den Job erst angefangen hast. Und es war halt was ganz Neues und, ähm, äh, dass du dann praktisch nach 2 Tagen schon Pause gemacht hast oder oder dich krankgemeldet hast, richtig?
Mhm. Genau.
Okay. Und, ähm, ähm, das war dann nur 1 Tag, wo du dich krank gemeldet hast, oder dann gleich, ähm, für mehrere Tage?
Ne, also ich habe mich nur für den 1 Tag, weil, ähm es ist 'n Teilzeitjob, genau. Also, ich bin immer 3 Tage in der Woche da und, ähm, ich habe mich halt die ersten 2 Tage habe ich gearbeitet und am 3. Tag, äh, konnte ich halt gar nicht mehr. hatte ich mich auch, ähm bin ich auch extra zum Arzt gegangen, weil ich auch irgendwie 'nen Rat brauchte, ähm, woran es jetzt liegt und, ähm, ja, dann habe ich mich halt krank gemeldet und ich hatte schon so wieder dieses Gefühl: „Oh nein, was, äh“ Na, dass ich mich halt krank gemeldet habe schlechtes Gewissen gehabt und ich habe dann auch meiner, äh, Vorgesetzten, ähm da habe ich mich auch direkt gemeldet, weil sie sagt: „Ich kann mich immer über, ähm über WhatsApp melden.“ Und dann habe ich ihr die Nachricht geschickt, habe ihr das Problem geschildert und dann kam einfach nur „Okay“ zurück. Und dann hat das mein Schuldgefühl irgendwie noch verstärkt, weil ich denke: „Toll, sie hat nur 'Okay' geschrieben, keine gute Besserung. Sie ist jetzt sauer.“ Ja, und dann habe ich wieder dieses schlechte Gewissen gehabt.
Mhm. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Genau, ja. Ja. Also, ich meine, erstmal solltest du kein schlechtes Gewissen haben, weil, ähm, da kannst du ja echt nichts für, dass du Schlafstörungen hast, ne? Ähm, äh, da, äh, hm weil das ist ja nicht dann deine Schuld irgendwie, ne? Ähm, und insofern, wenn du jetzt, äh, 3 Tage fast, äh, nicht geschlafen hast, dann, ähm, ist es eigentlich, ähm, ja, ähm, äh, okay zu sagen: „Okay, ich ich kann jetzt nicht, äh, mehr, ich brauche jetzt mal Ruhe“, ne? Also, erstmal, ähm, äh Schuldgefühle, also, ähm sei nicht zu hart zu dir, ne? Aber ich wollte dich nochmal was fragen: Kann das denn auch sein, dass, äh dass du so schlecht geschlafen hat hast, weil das halt 'n neuer Job war, dass du einfach nervös da auch warst?
Mhm. Ja, das hatte mein Mann auch schon gesagt, weil, immer wenn bei mir neue Lebensabschnitte kommen also, als ich studiert habe, hatte ich so 'n Homeoffice-Job, den konnte ich immer ganz locker nebenbei machen und dann lief der leider aus und, ähm, ich musste schnell 'n neuen Job finden und mein Studium ging zu Ende und bin ich total in Panik gekommen, weil erstmal das Geld musste ja auch irgendwie rein, weil man hat ja auch immer mal irgendwas zu bezahlen und Lebensmittel, alles ko wird ja teurer und, ähm, es ist halt wirklich so genau, immer wenn so 'n neuer irgendwie was Neues in meinem Leben passiert. Irgendwie 'ne Veränderung und, ähm, es ist wirklich kein schwieriger Job. Es ist im Einzelhandel und das soll auch nur übergangsweise sein, weil ich würde halt schon gerne 'nen Job machen, äh, in dem Bereich, was ich studiert habe. Ähm, weil also, mit diesen Schlafstörungen, ich das ich glaube, das hängt vielleicht wirklich damit zusammen. Immer wenn was Neues kommt. Ähm, weil so bei meinem letzten Job, da habe ich mich zum Beispiel da hatte ich das gar nicht und da musste ich mich auch krank melden oder so, weil gut, das war wieder was ganz anderes. Es war halt 'n Homeoffice-Job, es war auch das, was, ähm, ich so im Studium zum Teil gelernt habe, wo ich mich mit irgendwie identifizieren konnte. Und jetzt meinen Job im Einzelhandel, ich ja, das wird wahrscheinlich daher rühren mit diesen Schlafstörungen.
Mhm. Verstehe. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Das ist total verständlich, vor allem auch wenn man halt was Neues anfängt, dann ist man immer, ähm, nervöser. Ähm, äh, das ist, äh, äh, ganz normal, also, ähm, ähm, da bist du nicht die Einzige, ne? Aber mich würde mal interessieren, also, die meinst du, die Schuldgefühle, äh, die kamen jetzt wegen ähm, also, die wurden noch verstärkt wegen der Message, aber was hat die überhaupt ausgelöst? Ähm, ich meine, ähm, da du hast ja nun mal wirklich, ähm, schlecht geschlafen und warst total K.O. Ähm, und hast dich krank gemeldest. Das ist ja eigentlich eine ganz normale, S äh, Sache. Ähm, was löst denn bei dir so die Schuldgefühle aus?
Mhm. Ähm, also, ich glaube jetzt bei meinem neuen Job, ähm, sind die Schuldgefühle, weil ich gerade 2 Tage gearbeitet habe. Es lief auch alles gut, habe mich gut eingearbeitet. Ähm, und dann dach und dann halt an diesem 3. Tag, da dachte ich: „Oh, nein, du hast hast jetzt 'n neuen Job angefangen und meldest dich schon krank.” Und dann dann rattert das immer so in meinen Kopf und denke: „Oh ne, war das jetzt vielleicht richtig oder hätte ich mich einfach zusammenreißen sollen.” Ähm, nur es ging körperlich nicht, weil wenn man halt irgendwie 2, 3 Tage nicht schläft, ist man ja eh irgendwie sehr erst mal körperlich gar nicht so in äh, beg Leistung und dann kopftechnisch. Aber es ist halt auch so in anderen Sachen, wo ich zum Beispiel noch im Studium war, ähm, d da habe ich jetzt zwar nicht von Job manchmal aus halt genommen, sondern, ähm, so von anderen Dingen, wo ich dann gesagt habe: „Ich brauche da jetzt mal 'n bisschen Abstand von”, also, jetzt irgendwie, dass ich meinen Sport sogar 'n bisschen zurückgeschraubt habe, ähm, weil das Studium halt auch sehr gefordert hat. Aber ich habe immer dieses Schuldgefühl im im Hinterkopf, weil ich mir jedes Mal denke: „Ah, nein, warum hast du das jetzt gemacht? Warum hast du das jetzt heute nicht trotzdem gemacht?” Also, es ist immer
Okay. Mhm. Genau, ja. Mhm. Okay, also, es sind so Erwartungen an dich selbst, die du praktisch hast?
Mhm, genau, u und wenn ich die
Ja, also mhm.
mhm, genau, wenn ich die nicht erfüllen kann, dann ja, man ist dann wieder in so 'nem Kreislauf drin, wie so 'n Hamsterrad. Dann fällt man wieder in dieses Muster.
Ja.r Ja, ich wollte noch sagen also, wie gesagt, ähm, ich glaube, du, ähm, gehst vielleicht, ähm, mit dir selbst 'n bisschen zu hart um. Und, ähm, äh, ä f ich wollte noch mal auf die die Nachricht, äh, Text Message da zurück, äh, kommen, die von der die du bekommen hast, ne? Ich meine, okay, das ist natürlich jetzt blöd, wenn man grad 2 Tage da war und meldet sich dann krank. Man will 'n guten Eindruck machen, ne? Ähm, äh, aber, ähm, wenn's halt nicht geht, geht's nicht. Und wenn jetzt diese du hast dich ja jetzt, ähm, auch abgemeldet. Du bist zum Arzt gegangen. Ähm, du hast die Message gesch schickt. Das war also hast du eigentlich alles richtig gemacht. Und dann kam jetzt das Okay. Und du hast das jetzt so aufgefa ä ä äh, a du hast jetzt erwartet, dass dann irgendwie „Gute Besserung“ gesagt war. Aber vielleicht war's ja einfach nur 'n freundliches Okay, ne? Vielleicht hat die ja einfach nur gesagt: „Ja, ka okay, kein Problem“, ne? Und, ähm, ä ä äh, die waren dann vielleicht auch so busy, dass die, ähm, weil du auch noch neu bist, gar nicht dran gedacht haben, „Gute Besserung“ zu sagen, ne, ähm, dass du's vielleicht ganz anders aufgenommen hast und, äh, dir halt n vielleicht viel zu viele Gedanken darüber gemach machst, ne?
Mhm. Mhm, das kann sein. Ähm, also, ich hatte dann nach dem Arzttermin ihr nochmal 'ne 2. Nachricht geschickt, dass ich auf jeden Fall dann, ähm, beim nächsten Mal wieder dabei bin. Also, jetzt in der nächsten Woche arbeite ich dann wieder. Ne! Quatsch! Diese Woche arbeite ich dann wieder, habe ich ihr halt geschrieben: „Ich bin dann, ähm, auf jeden Fall wieder, äh, bei der Arbeit.“ Das war nur dieser 1 Tag und darum ka also, sie hat's gelesen, aber es kam nix. Deswegen vermute ich halt so 'n bisschen, dass sie, hm, das nicht so gut fand. Also, ich werde es ja spätestens morgen sehen, wenn ich wieder zur Arbeit gehe. Aber hast du vielleicht irgendwie, ähm, 'n 'n Tipp für mich, so was so meine Schuldgefühle angeht, dass man t was ich dagegen machen kann, dass ich nicht immer in dieses Muster falle?
Mhm. Genau. Also, ich glaube, ähm, deine, äh, Gefühle, die sind eigentlich total menschlich. Und ich würde die einfach anerkennen, weil das ist was ganz Normales. Und, ähm, dass du dich das nicht als so schlimm siehst, ne? Ähm, es ist total okay, Schuldgefühle zu haben. Ähm, aber dann, äh, denke halt mal kurz darüber nach: „Okay, ich habe grad Schuld Ich fühle mich nicht so gut, aber halt, ähm, dann, äh, ich fühl ich fühle mich nicht so gut dabei, aber ähm, ich habe alles richtig gemacht. Das ist total menschlich, ähm, ne? Ähm, d dass ich nicht, äh, g gehen konnte, weil ich habe nicht gut geschlafen. Und dass ich mich jetzt mal 'n bisschen unsicher oder schuldig fühle, es es ist auch okay, ne?“ Und einfach das halt nicht sich nicht so reinsteigern und dann auch halt, ähm, sa zu sich sagen: „Okay, das ist normal, dass ich halt diese Gefühle habe. Das ist okay.“
Mhm. Weil das ist leider, also, bei mir in allen Lebenssituationen immer so, dass egal was ich mache vielleicht liegt das auch so 'n bisschen an mein Selbstbewusstsein also, ich bin halt so 'n Mensch, dass ich halt ganz schnell viel zu viel über was nachdenke und Genau, vielleicht muss ich echt mal lernen, auch einfach besser damit umzugehen und wie du ja schon sagtest, dass es völlig okay ist, dass man auch Schuldgefühle hat. Ähm. Aber ich probiere einfach mal aus, dass ich mehr, ähm ja, bisschen vielleicht einfach das so hinnehme und nicht immer darüber nachdenke. Das ist halt
Mhm. Ja, das ist doch 'n guter Vorsatz, ne? Äh, und das wird bestimmt auch klappen, ne? Also, mach dir nicht so viel Gedanken, das wird schon.
Mhm. Mhm. Okay. Ja, vielen lieben Dank, dass du mir zugehört hast und für die Ratsch
Klar.